J'ai un petit souci en ce moment, j'ai j'ai beaucoup de mal à me détendre à la maison. Alors c'est, heu, c'est à cause de plusieurs raisons en fait, heu, il faut savoir que j'ai vécu, heu, avec mon mari au Japon pendant 6 ans et très récemment, en fait, heu, on a décidé de s'installer en France. Mais, le temps de retrouver une situation stable pour l'instant, on est chez mes parents. Voilà. Donc, heu, forcément, c'est pas complètement chez moi, mais, heu, je je considère quand même que c'est chez moi. C'est là où j'ai grandi. Mais, heu, malheureusement bah, je n'arrive pas du tout à me détendre. Heu, ma famille et moi, on a des routines très différentes. Heu, dans ma famille, on met la télé à fond, il y a toujours énormément de sons, énormément de bruit, puis je viens d'une, heu, famille, heu, qui a émigré d'un pays qui est plutôt, hem, très, heu, comment dire? Heu, très, heu, pas bruyant, mais très, hem, très jovial, très, heu, très bavard et moi, ben, j'ai jamais été comme ça, voilà. Je suis née, j'ai grandi en France, je suis plutôt introvertie et justement le Japon, ça m'allait très bien, et heu, en revenant, bah là, c'est c'est un petit, heu, tu sais, un espèce de choc culturel, alors que c'est chez moi, j'ai grandi là, mais j'ai perdu cette habitude et juste pour travailler, bah, ils comprennent pas forcément que je peux travailler que dans le calme. Heu, parfois, je demande si on peut baisser le son et on me dit: «Bah pourquoi? Heu, c'est juste des bruits de fond, ça devrait pas t'embêter» et c'est compliqué, parce que je peux pas trop imposer ma routine. En même temps, je en ce moment je travaille de la maison, heu, l bon évidemment on a comme but de partir d'ici. On s'est donné 5 mois maximum ici, là, ça fait 3 mois et heu, ouais, c'est c'est c'est assez dur. Heu, enfin, les lumières sont allumées partout. Heu, j'arrive pas trop à me sentir à l'aise, donc heu, souvent je je sors bosser dans un café très, très calme. Mais je me dis que c'est dommage parce que, bah, je dépense finalement beaucoup, alors que je pourrais juste me détendre à la maison. Mais voilà, je je trouve pas forcément de moyens pour me sentir, heu, à la maison, voilà, de mettre mes petites routines, pouvoir, heu, me cuisiner mes propres plats, pouvoir, heu, ouais, c'est c'est assez compliqué. Même pour faire les machines, heu, c'est compliqué de les faire pour moi-même quoi. Je dois je dois m'adapter à tout le monde. Han! C'est, heu, c'est tout qui est qui est complètement, heu heu, complètement loin de ce que je faisais avant et du coup, je n'arrive pas trop à, bah, à me détendre et heu, voilà, je je je me dis c'est pas grave, ça fait partie du travail, que voilà, ce ce mode-là.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ouais. Ouais. Oui. Han. Ouais. Mmh. Ah ouais. Hein, hein. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Mmh mh. Ouais, pour laver le linge et tout. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, bien sûr. Bon enfin, c'est vrai que c'est, heu, quand même une, heu, une sacrée réadaptation, quoi, quelque part, donc, heu, donc voilà quoi, heu. Autant pour, heu, pour toi, ton ton mari et puis, heu heu, bon après, heu, pour ta famille peut-être aussi, mais enfin bon, eux, visiblement le je veux dire leur, heu heu, co comment dire? Les les membres de ta famille, hem, heu, vivre en fait comme, heu, bah, comme ils vivaient avant, quoi, heu, quand quand tu n'étais pas là, et c'est vrai que bah du coup, heu, ils ont du mal à à comprendre que, bah voilà, toi en plus tu viens de du Japon, hein, avec, heu heu, des mœurs peut-être complètement différents et donc du coup voilà tu, heu, tu arrives là et tu tu te demandes, heu, beh beh ce qui se passe quoi. Tu tu n'as plus du tout l'habitude, heu, c'est c'est vrai que c'est ça doit être quand même assez, heu heu, enfin difficile à vivre quoi. J'i j'imagine tu tu dois être complètement chamboulée.
Ouais. Oui. Ouais. Ah oui, oui, non, je je j'ai perdu tous mes repères et en fait, ce qui est difficile, c'est que pour eux, c'est, heu, que j'ai changé, que le Japon m'a rendue comme ça. Alors qu'en réalité, j'ai toujours été, c'est juste qu'avant je le masquais parce que je considérais que c'est pas grave. C'est un jour je partirais et puis, heu, tant pis, je c'est ma famille, elle est comme ça et en réalité, même quand je vivais avec eux, heu, j'étais très souvent dans ma chambre. Donc, heu, finalement je me fermais un petit peu, heu, je sortais que pour, heu, un petit peu aider, voilà, heu, les repas et puis ensuite je repartais tout de suite dans ma chambre. Donc finalement, j'ai toujours été un peu comme ça et heu, ils le voient pas, ils pensent que j'ai vraiment changé alors que non, j'ai juste réussi, heu, bah, à trou me trouver à l'aise et hem et malheureusement, je veux pas non plus les embêter parce que, bah, et c'est leur routine, ils sont comme ça. Mais c'est juste que j'arrive pas à trouver forcément de de rythme, hem, comment travailler de la maison? Comment être à l'aise? Parce que travailler encore, je peux y arriver parce que je je, mmh, j'ai un espèce de micro qui coupe les bruits. Mais, heu, pour, heu, me détendre c'est compliqué, surtout que le métier de ma mère, heu, je je t'avais pas dit, mais elle est assistante maternelle donc, hem, il y a <chuckles> il y a généralement 3-4 enfants à la maison et heu, même si je travaille de base dans la petite enfance, heu, f c'est, heu, c'est une autre, hem, épreuve en plus. Donc c'est c'est assez compliqué et et tu tu moi ça va encore, c'est chez moi, mais pour mon mari, c'est encore plus dur hein, parce que <chuckles> là pour le coup, heu, han.
Ouais. Ouais. O ouais. Mmh mh. Ouais. Hein, hein. Mmh mh. Hein, hein. Ah! Ah, là, là. Ah oui. Mmh, ben, oui. En Oui, bah oui, forcément, bah c'est vrai que, oui, peut-être que ton mari, du coup se ne se sent pas forcément, heu, enfin, heu, enfin i il est, oui, il est pas chez lui, il est pas dans sa maison. Donc, heu, mais c'est ça doit être encore plus, heu, encore plus «difficile» entre guillemets puisque, heu, voilà quoi, toi toi tu as l'habitude de ta famille. Heu, tu sais comment elle fonctionne et cetera, donc heu mais c'est vrai que bah lui, heu oui voilà, c'est ça doit être, heu, peut-être encore un peu plus compliqué pour lui quoi. Et la maison, heu, elle est grande? Heu, il y a beaucoup de pièces? Ou, heu, il y a il y a, enfin, je sais je sais pas, il y a pas un endroit où vous pouvez éventuellement, heu, vous «replier» entre guillemets, tu vois? Pour, heu, bah voilà, vous détendre un peu, faire un peu un break par rapport à à l'animation, heu, dans, mmh, dans la maison.
Oui. Exactement. Ah ouais. Oui, heu, alors, heu, oui. C'est, heu, donc c'est pas une maison, c'est c'est un appartement et heu, alors, j'ai une pièce, qui était mon ancienne chambre donc c'est là où c'est assez grand. C'est là où on se détend, c'est là où on regarde nos petits films ou heu, ou qu'on travaille parfois quand on veut du calme. Parce que généralement on préfère bosser dans le salon parce qu'il y a une grande table.
Ouais. D'accord. Oui.
Hem, mais, hem, hem, malheureusement, il y a un autre, heu, un autre challenge qui arrive. C'est que c'est aussi culturel finalement, heu, c'est, heu, comment dire? Hem, les, heu, les limites ou plutôt le traverser tu sais de, ben, plutôt les, heu, l'intimité. Tu vois? Dans dans dans ma famille, c'est, heu, on toque pas forcément aux portes, heu, heu, des fois, ça peut ouvrir la porte, heu: «Coucou, tu veux manger quoi? Heu, je propose», heu, vraiment comme ça par surprise, heu, c'est hem donc même quand on a notre petit cocon, heu, on est très souvent surpris la porte qui s'ouvre, heu,: «On va faire les courses vous voulez avec nous?» Heu et à chaque fois, je je suis un petit peu choquée, je dis: «Ah mais oui, c'est vrai que c'est c'est pas trop, heu, c'est pas trop <chuckles> dans leurs habitudes de faire ça» mais moi, évidemment, c'est c'est le seul petit endroit où je peux être là, sans sans qu'on ouvre la porte mais finalement, bah, pas tant que ça parce qu'on ouvre quand même la porte donc heu, je pense que la solution, ce serait de, bah, de partir, mais mais bon s on n'est pas on n'en est pas encore là donc heu, oui, heu, à part cette chambre ou heu, le balcon, qui d'ailleurs, heu, on était beaucoup là-bas, hein, pendant, bah, quand il faisait un petit peu plus beau, heu, mais bon, là, il fait un peu froid donc heu, ça va être la chambre. Mais même là, c'est un c'est un petit peu compliqué quoi. C'est, heu, je pense, heu, je sais pas si c'est une bonne idée, mais, heu
Oui. Oui. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais. Mmh mh. Mmh mh.
hem, d'avoir une conversation plutôt directe, heu, avec, heu, mes parents mais j'ai j'ai un petit peu peur de les vexer. J'aimerais faire ça, mais je je sais pas trop comment faire ça de manière, heu, plutôt subtile sans qu'ils le prennent mal, ouais.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Oui, c'est ça, voilà. Pour pas, heu, bah, pour pas les braquer non plus quoi en quelque sorte? Donc heu, c'est vrai que c'est pas pas facile quoi.
Ouais, surtout qu'ils nous accueillent tous les 2 ouais donc heu, je sais pas. Est-ce que tu penses que je devrais leur en parler? Je
Ouais ouais. Et Beh et heu, c'est-à-dire que c'est c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Parce que comme p tu dis, c'est chez eux, heu, vous vous étiez partis au mmh, bah, voilà au Japon et heu, voilà bon vous vous revenez donc heu, c'est vrai que, heu, ils sont sympas de vous accueillir à nouveau le temps que vous, mmh, voilà que vous réemménagiez, heu, dans n dans votre, heu, enfin, heu, v votre maison ou votre appartement mais, heu, ben, après, heu, c'est vrai que tu peux peut-être essayer de leur en parler mais, tu vois? Heu, heu, vraiment, heu, enfin j'ai envie de dire sur la pointe des pieds. Tu vois? S heu, surtout sans, mmh, sans les braquer, heu, leur en parler g gentiment. Tu vois? Heu, sans t'énerver et puis simplement en leur expliquant que bon voilà, heu, si vous pouviez, heu, peut-être avoir un petit peu plus de, heu, voilà de d'intimité, heu, de calme ne serait-ce que toi pour, heu, pour travailler, heu, bah, voilà que ce ce ce serait bien quoi. Tu vois? Peut-être qu'ils arriveraient à je sais pas moi, heu, faire des quelques aménagements ou heu, ou ou, mmh, ou à parler aux autres personnes de la famille en leur expliquant que, ben, voilà quoi, heu, il faut essayer de, voilà quand on vit en un peu en en communauté quoi avec d'au d'autres d'autres personnes, heu, il faut essayer de de faire des efforts pour que pour que chacun se sente bien. Tu vois? Mais il faudrait vraiment que tu je pense que tu leur en parles, heu, sur heu, vraiment le un ton, heu, bah, cool et décontracté. Tu sais? Pour, heu, pour pas que, bah, voilà que qui qu'ils le prennent mal et et qui est peut-être qu'ils disent: «Ben, oui mais bon on est chez nous, heu, voilà, heu, c'est c'est notre appart, heu, vous vous êtes là, heu, on vous accueille et ça va pas encore» heu, enfin tu vois? Je je sais pas, hein après je connais pas tes parents. Je sais pas comment ils pourraient réagir mais, heu, mais, hem, mais voilà quoi. C'est vrai que et je voulais te demander, heu, vous vous pensez être là combien de temps?
Ouais. Ouais. Oui, oui. Non, s Bah là, on a encore, heu, allez je dirais entre 1 et 2 mois, avant de pouvoir déménager, oui. Donc heu et 2 mois, 2 mois. <chuckles> Pardon. Oui, c'est ça.
D'accord. Entre 1 et 10 mois? D'accord et 2 mois, pardon, j'avais compris. OK. 1 et 2 mois, bon, c'est c'est long et court à la fois quoi, c'est vrai que, heu bon voilà pour le coup, heu, on peut se dire bon ça va, c'est pas c'est pas, heu 1 ou 2 ans et et en même temps, bah, j'imagine qu'effectivement, heu, si vous avez du mal à à trouver vos marques par rapport à à l'animation qui règne dans l'appartement, heu heu, par rapport à plein de choses, heu, c'est vrai que c'est Le temps risque de d-e de vous sembler un petit peu long quoi quelque part, hein, donc heu ouais.
Oui <laughs> exactement. Ouais. Ouais, non, non, c'est vrai, c'est c'est comme tu le dis, c'est à la fois long et un peu court. Mais ouais, je vois plus le côté long parce que c'est, heu, bah, voilà, je c'est tout le temps, c'est, heu, c'est, heu, re c'est récurrent. Mais, heu, mais même pour me détendre hein, de ce que justement pour, heu, pour me détendre, c'est quand tout le monde est dehors et je me dis: «Ah mais super, je vais me mettre un film, heu, je vais me détendre». Sauf que là, je me dis: «Mais tout le monde est dehors, il y a pas de bruit». Bah, je vais faire tout ce que je pouvais pas faire, heu heu, faire mes exercices, heu, faire, hem, faire mes petits paquets, mes petits lunch, faire mes ma cuisine, faire ma lessive et finalement <chuckles> même quand je suis seule, je me détends pas, je profite de ce moment seule. Donc heu, mais ouais, comme tu dis, il faut vraiment que j'avance, heu, ouais, que j'y aille avec la pointe des pieds parce que je veux pas les vexer. Je me dis ça vaut pas le coup, heu, de de les vexer, surtout si je reste que 1 ou 2 mois, heu. Oui, surtout que, ouais, comme tu dis, enfin on est vraiment, on est accueillis chez eux gracieusement et
Oui. Et mmh. Ouais. Ouais. Beh oui. Beh oui. Bien sûr. Mmh mh.
et heu, aussi ma crainte, c'est qu'ils pensent que ça vienne de mon époux, alors que lui, il est très cool, hein. Lui, il est déjà content d'être, heu, hébergé gratuitement, donc, heu, tout va bien, c'est c'est plutôt moi qui ai qui ai du mal à m'adapter alors que s <chuckles> alors que mais, ouais.
Ouais, voilà. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Oui, beh, de toute façon, tu peux mettre ton mari, heu, hors de cause hein sur, heu, sur ce coup-là et simplement dire que c'est plus, heu heu, toi qui a du mal à, heu, voilà quoi à, mmh, à te à te réadapter parce que bah, heu, vous avez vécu au Japon, heu, là-bas c'était complètement, heu, complètement différent et et voilà qu'il y a qu'il y a une réadaptation à faire et et que que bah voilà que tu fais tout pour, heu, pour te réadapter mais que, heu heu, bah, il serait bien que que peut-être, heu heu, chacun fasse un petit peu, heu, un petit peu d'efforts aussi quoi. Pour que pour que la la cohabitation se passe bien, quoi, quelque part. C'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est c'est pas évident. Mais en même temps, je te comprends tout à fait, heu, c'est vrai que, heu, enfin vivre dans une animation, heu heu, un peu bruyante, heu, en permanence, ça doit pas être facile quoi. Alors même si ça doit être très joyeux, très agréable, heu heu, enfin je j'i j'imagine tout à fait que ça que ça doit être, heu, très très très animé très chouette quoi mais, heu heu, à la longue, heu, oui ça ça peut ça peut taper un peu sur, heu, bah, sur les nerfs quoi. Je te comprends tout à fait sur, heu, sur ce coup là. Mmh.
Oui. Ouais. Oui, oui, clairement et mais bon, je vais faire de mon mieux pour, heu, trouver une solution et merci de m'avoir écoutée, en tout cas.
Bah je t'en prie, merci à toi.